Bah, déjà juste le Botox, bon, ça va te cacher une ride. Bah, après, chacun fait comme il veut, tu vois? Mais du moment où tu caches quelque chose, hem, ben, inconsciemment, c'est que tu es mo tu es tu es tu vois, tu as modifié quelque chose sur ton physique? Donc ça veut dire que, hem, tant que tu es bien dans ta peau, c'est quand même ça le principal. Mais je veux dire, heu, hem, du coup, tu as quand même cette per la personne a quand même utilisé quelque chose pour modifier son aspect physique, alors qu'il y a peut être des crèmes, heu, d'autres choses à faire avant d'aller faire du Botox, heu, avant d'aller faire, heu, des trucs, heu, tu vois, qui peuvent avoir des répercussions pour, heu, plus tard. Hem, mais voilà, enfin, en tout cas, moi, j'aime bien que, mmh
Mouais. Oui. C'est vrai! Oui, mais d'ailleurs, tu tu tu v Ouais, là, tu là, tu fais clairement la comparaison, tu vois, autant, moi, je l'ai fait tout à l'heure avec, heu, la mmh, avec la le maquillage. Toi, tu fais la comparaison avec la chirurgie esthétique, ce qui est bien vu, parce que c'est vrai que c'est un petit peu aussi une autre manière de de biaiser le regard des autres. Et alors, là, par pour le coup, c'est pas simplement sur une photo de manière, heu, ponctuelle. Ça va être quelque chose, heu, qui s'inscrit dans dans la durée et donc une vraie démarche. Après aussi tu l'as bien dit, hein, c'est vrai que, heu, il y a la chirurgie, heu, esthétique, heu, nécessaire pour les gens qui sont mal dans leur peau. Mais à partir du moment où tu es bien dans ta peau et que tu deviens mal dans ta peau à cause de ces images retouchées, c'est là que tu vois le danger, en fait.
Ouais, voilà, oui, oui parce qu'en plus, des fois, il y a des catastrophes, tu vois, avec la chirurgie, il y en a qu'en dev qui deviennent aussi complètement dépendantes, heu, puis tu vois l'image de la femme, hem enfin, je sais pas, en fait, c'est un monde un peu parallèle, quoi, finalement, heu oui, il y a des hommes aussi non, non, mais totalement. Oui, oui.
Mais pas que de la femme, hein! Parce que, bien sûr bien sûr, les les les hommes, heu, les retouches, heu, s exactement, les retouches du muscle, heu, les retouches sur la taille, les retouches, heu, sur le idem pour les rides, heu, d'ailleurs. Heu, c'est sûr que justement, tu vois, sur dans les les les les gens, heu, les les femmes ont, heu, la possibilité de se maquiller, un petit peu moins les hommes, alors qu'autant sur les photos, là, pour le coup, c'est quelque chose d'accessible aux 2 et qui est vraiment propre aux 2.
Les abdos, les les cheveux. Mmh. Oui. Oui, tout à fait. Mais je pense que des hommes le l'utilisent aussi, certainement, hein, les filtres?
Et et et